A, çok iyiymiş. Peki, mesela hiç, böyle, başka korku fil çok izlemediğini biliyorum da, eee, başka korku filmi aklına geliyor mu seni bu kadar korkutan? Hani, böyle, referans almak bazında ne kadar korkutucu olduğuna dair?
Evet. Hı hı. Hımm. Eee, aslında küçükken, böyle, ımm, işte, televizyonda falan çıkıyordu, biraz, işte eee, cinli falan şeyler izliyordum. Eee Evet, doğaüstü ama 1-2 kere falan izlemişimdir onları da, yani, yine yıllar var arada. <chuckles> Ha? Ha, yok onlar değil. "Büyü" diye bir film vardı, ııı
<chuckles> A, evet. Doğaüstü. Hı hı. Hı hı. Bu "Dabbe" tarzı falan mı? "Dabbe" tarzı filmler. evet. "Büyü" de çok meşhur bu filmleri Türk sinemasında aslında.
Evet, yani, gerçekten insanı, hani, böyle, emm direkt tehlike moduna sokabiliyor, yani, benim için, eee, işte, en son izlediklerim 10 yıl önce falan onlardı, yani. <chuckles>
Hı hı. Evet, evet. <chuckles> Hatta, eee, sen "Büyü" deyince şey de geldi aklıma, bu çok meşhur da bir hikâyesi vardı bu "Büyü" filminin, işte, bu çekildiği yerde, aaa, yangın falan çıktı diye biliyorum çok ciddi. Aaa, ondan sonra bir çekimlere ara verdiler bayağı etkilendi çünkü insanlar. Bu, işte, özellikle Türk kültüründe ve, işte, İslam dininde bu tür, işte, cinler, büyüler falan biraz ciddiye alındığı için insanlar Evet, evet, psikolojik olarak etkilenebiliyor. O yangın çıkınca, "Ya, Allah Allah niye çıktı?" öteberi, falan diye insanlar biraz ürkmüşler o sıra, o yüzden de çekimlerine ara verilmişti filmin.
A, ben bilmiyorum. Evet. Değil mi? "Üç harfli" falan denilir çünkü. <chuckles> Evet. Evet. Evet, ya, bu arada bir şey inandığın sürece gerçek oluyor. Bir de öyle bir, eee, kısım var, yani. O kadar gerçeklik, eee, içinde, hani, gerçek kabul ederek yaşadılarsa belki o yüzden olmuş olabilir.
%100 inanıyorum. Evet ya, çok doğru söyledin. Kesinlikle. Evet, evet. Ya, beyin bir de ne neye inanıyorsa onu, ya, çok gerçekten gerçeklik algısını değiştirecek kadar, aaa, değiştirebiliyor o inancını, değil mi?
Hıh, aynen. <chuckles> Evet, evet katılıyorum. <chuckles>
<chuckles> Ya, seninle sohbet etmek çok keyifliydi bugün.
Benim için de öyle ya. Biraz korku ama <chuckles> yine de iyi, aynen. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Olur, olur o kadarcık olur. Kesinlikle. Kendine çok iyi bak. Sonra görüşürüz.
Sen de öyle. Ben de çok keyif aldım bu arada. Sen sen de kendine çok dikkat et.
Baybay.
Baybay.

E, bendim, eee, çünkü birçok, eee, psikolojik olarak da, eee, incelenmiş olan ve hâlâ, eee, hatta yorumların yorum yani, yorum üzerine yorum, ııı, yapılan, hiç kapanmayan bir film aslında. Emm Evet, yani kendini, eee, her izleyişinde bir seyircinin, eee, kaçıncı kez izlerse izlesin, ilk defa izlerse de, eee, böyle bir şey yaratabilir. Eee, yaşatıyor yani film.
Hı hı. Hı hı. O zaman derinliği var filmin. Hımm. Çok ilginç ya, filmin konusunu biraz anlatır mısın o zaman? Merak ettim, nasıl bir konusu var ki bu kadar tekrar tekrar insanlar izleyip farklı bir şeyler buldurtuyor?
Hı hı. Evet. Eee, şöyle en başından beri, eee, işte, eee, bu anne, baba ve çocuğun, eee, arasındaki gerilimi, eee, görüyorsun, eee, ve, hani, eee, baba, eee, aslında, emm, bir kitap yazmak istiyor, eee, ve, eee, inzivaya çekilmek istediği bir yer var. Bir otele, eee, başvuruyor. Otel de kış ayı boyunca fırtınadan dolayı falan, hani, kimsenin ulaşabil ulaşamayacağı, eee, yollar da kapalı olacağı bir yerde, eee, kapatıyor oteli ama o sırada otele bakılması da gerekiyor. Eee, sonra, işte, bu adamı işe alıyorlar. Ailesiyle birlikte geliyor. Herkes otelden gidiyor, bunlar kalıyor ve adam, eee, o, eee, zihnindeki labirentte, eee, ve zihinsel ve, ımm, hayalle, gerçekle, eee, artık onları ikisini ayırt edemediği bir yere, eee, geliyor ve artık, ııı, onların canını yakmak istiyor. İşte evet.
Hı hı. Hıı, ilginç. Tamam. Süper. Hı hı. Hımm. A! Çok enteresan. Hımm, yani, bir kere zaten, "Otelde 3 kişi kaldılar." dedin, ben korkmaya başladım öncelikle.
<chuckles> <chuckles> Evet, yani, çok büyük bir otel ve daha önce de cinayet işlenmiş bir otel. Evet, aynen öyle. <chuckles>
Evet. O! O bitti, tamam. Ya, işte <chuckles> ya, kork korku filmlerinde biraz da şunu hiçbir zaman anlayamamışımdır: Şimdi bir kapı var mesela, bir örnek veriyorum.
Hıh. <chuckles>